يعني أنتِ شايفة إن أنا مثلًا أ أواصل و و و وأسلّم له، بس أنا عندي مخاوف وخايف ب تاني من الفشل وكده، يمكن أنتِ بتطمنيني بالكلام وبتقولي لي: "آه" يعني عقل على عقل وكده، أكيد الموضوع بيحتاج أشياء قانونية يمكن الواحد شوَية برضُك مش هيبقى فاهم فيها أو كده، آآ هل أنا أنا وهو هنبقى كافِيين فعلًا إن إحنا لما نيّجي نشتري حاجة نشتريها بنفسنا كده ونروح ن ن نسأل بنفسنا ونعرف بنفسنا؟ أظن الموضوع دلوقتي خ خ خرج من كون معرفة شخصين بس بالأمور أو كده، الموضوع ده قانوني يعني أكيد أكيد حتة القانون ديّة أنا ما بافهمش فيها وقوانين- وقوانين التنظيم، الشوارع والعقارات وعلى فكرة أنا أنا متأكد إن السوق العقاري ده بي بيكَسّب وبيكَسّب جامد جدًا، بس أكمِنّي انتصّيت كده في أول تجربة مخلّيني خ مُتَهيّب شوية ومحتاج يمكن نصيحة زي منِّك تخلّيني يعني أتوجه التوجه الصح، وصدّقيني مش هاقدر أعتمد على فكري ولا فكر صاحبي؛ لإننا إحنا الاتنين طلعنا خيبة معلش في اللفظ والله كُنّا خايبين، امم، اهم.
امم. بالضبط، بالضبط. <chuckles> لأ أبدًا، هي المسألة لا لا لأ هي التجربة الأولى دايمًا في أي حاجة لازم يبقى لها عيوب أكتر من التجربة التانية فالتالتة، التجربة الأولى دي اللي بتدّيك الدرس اللي تخلّيك تمشي الطريق صح بقى، يعني أنا اتخبطت في الحتة دي فيالّا نستّف بقى أوراقنا ونضبطها فال الالتز أحيانًا بيبقى الدرس ده على فكرة أو الخسارة اللي حصلت دي آآ هي الحافز إن أنت تعرف، فالخطوة الجاية تبقى أدق، فالأدق طبعًا إن أنتم تلجأوا لمتخصص في كل مجال سواء بقى م محامي يشارككوا أو آآ يشارككوا القرار أقصد مش لازم مشاركة بمعنى شريك يعني يشارككوا القرار ويقول لكم ويبقى هو المحامي بتاعكوا بمعنى أصح، هيقول لكم بالضبط هيستشيركوا تستشيروه قصدي وشوفوا آآ حُطّوا بالورقة والقلم الم الموضوع ده آآ عشان يمشي إيه اللي عملناه غلط فمنعملوش تاني؟ وإيه اللي المفروض يبقى يخلّينا فعلًا نثَبّت أقدامنا في الموضوع ده؟ وإيه اللي ناقصنا وإيه اللي لازم نستنى وإيه اللي ممكن يتأجل؟ يعني بجد يعني كلمة دراسة جدوى اللي أنا قُلتها في الأول واللي أنت رفضتها آآ تعود مرة أخرى للمشهد.
امم. اهم. <chuckles> اهم. بالضبط. اهم. آه. مشورة قانونية، ناخد ناخد منه مشورة قانونية، حلو ده، امم. آه.